Also, meine Familie, die hat das zwar verstanden, dass ich frustriert bin, in erster Linie meine Mutter, aber die meinte so, äh: „Willst du 's wirklich machen? Du hast da deinen sicheren Job. Du weißt ja gar nicht, wie's weitergeht.“ Also, da war so 'ne Unsicherheit. Aber ich habe es dann trotzdem durchgezogen.
Okay, natürlich. <snorts> und deine Mutter, ist die jetzt zufrieden mit dem, wie du dich entschieden hast oder sagt sie: „Ah, das ist alles so unsicher, geh doch lieber wieder in dein in dein sicheres Gehalt“, und so weiter?

Okay. Na, das ist natürlich auch schön, wenn man da die Freiheit hat, einfach sagen zu können: „Ne, das passt mir hier gar nicht, ähm, da auf jeden Fall nicht.“ Und wie ist da
Mhm. Ja, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich da irgendwas Positives für mich rausziehe, dass es mich als Mensch irgendwie weiterbringt oder, dass ich was Gutes für die Gesellschaft tue und, äh, das Schöne ist, dass ich teilweise in meinem Job das machen kann, was mir wirklich viel bedeutet und das ist mein Blogger-Dasein. Und darauf habe ich mich ja damals auch schon fokussiert, als ich den Job gekündigt habe im Angestelltenverhältnis.
Okay. Mhm. Okay. Ah, spannend. Ah, also, so Blogging ist dann quasi jetzt dein Hauptberuf oder ist das jetzt eher so 'n Hobby?
Mhm. Ne, das ist schon eher 'ne Berufung, der Teil meines Berufes ist und, äh, wenn man's als Hobby machen würde, dann würde man das Ganze auch nicht so professionell und qualitativ hochwertig betreiben wie ich.
Okay. Okay. Ah, okay. Hm, verstehe. Okay. Und, ähm, wie schaut das gehaltstechnisch aus? War das dann bei dir 'ne krasse Umstellung in die eine oder andere Richtung?
Als ich damals meinen Job gekündigt hatte, na ja, ich hatte natürlich so mein festes Gehalt, das jeden Monat kam, und ich konnte davon auch gut leben und ich hatte mir dann auch 'n gewisses Polster angespart. Das war ja dann erst mal so, da ich ohne Alternative ohne konkrete Alternative gekündigt hatte, hat mir das Arbeitsamt 'ne drei-monatige Sperre von Arbeitslosengeld reingeknallt. Aber das habe ich in Kauf genommen. Ich hatte ja genügend genüg nügend Ressourcen, um das Ganze zu überbrücken.
Klar. Oh. Ungünstig. Mhm.